Мне кажется, вот новый сериал очень много, который пытается создать какой-то актуальный сюжет. Вот у меня есть пример, очень интересный, с этим связанный.
Мгм. Да, да, вот расскажи про примеры. Мгм.
Есть сериал, называется "Утреннее шоу".
Мгм.
И там, по-моему, сейчас идёт уже четвёртый сезон бежит. Первый сезон вышел где-то... я думаю, лет 6 назад. Что-то вроде этого.
Мгм.
И там 1 сезон был очень интересный, и он как бы весь крутился вокруг движения Me Too. То есть было движение в Америке, которое началось с того, что какой-то продюсер или режиссёр, не помню, кто он был, на него подали очень много жалоб женщины, а каких там недомогательств Да, то есть так
В домогательствах насколько, да, а, и я Мгм, мгм, мгм. И потом произошло такое движение, что кто-то тоже выходил и говорил: "Со мной тоже такое произошло, да?". Вот в этом суть была движения этого. Хорошо. Мгм.
Да. Да. И там было, как бы это известно, что было несколько таких моментов в этом движении, что иногда женщины использовали это, чтобы навредить кому-то, хотя, в принципе, никакой такой ситуации нелегальной не произошло там. То есть немножко
Мгм. Там как-то отомстить или, скажем, может быть, э, а, если, например, это какой-то известный человек, то там можно было как-то, да, чтобы твое имя ль промелькнуло тоже стать известной за счет этого или там Мгм.
использовали Да. Да. То есть это? Да. И как бы создалась атмосфера такая, что вот как бы кто-то приходит, жалуется на кого-то, и автоматически тот, на кого нажаловались, становится каким-то монстром. И все его как бы, а, отменяют, банят, если если это какой-нибудь Голливуд, отменяют его во всех фильмах, больше не зовут на работу, ничего. То есть, какой-то такая, какой-то такой момент создался, но на тот момент, когда вышел сериал, никто открыто об этом не говорил. То есть это не считалось, э, politically correct говори а этом моменте.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм.